Vorrei sapere che effetto ha lo streaming per te, sul modo in cui consumiamo l'intrattenimento?
Mah allora, secondo me ha un ruolo, mhmm, abbastanza importante, diciamo, al giorno d'oggi, ehm, <lip trill> boh, guarda, direi che forse l'effetto può essere sicuramente, <smacks lips> lo spostamento, diciamo, delle folle dai cinema al salotto di casa, cioè perché, se ci pensi, adesso, ehm, tutti i film che prima una volta uno era lì ad aspettare che uscisse al cinema, appunto, per andare, e che poteva essere anche un momento di condivisione, perché insomma le le uscite organizzate al cinema l'hanno sempre fatte tutti quanti; adesso invece se comunque c'è la possibilità di vederlo a casa, diciamo che c'è un po' questo "rischio", tra virgolette, se così lo si può vedere, perché poi chiaro, mhmm, aspetti positivi e negativi ci sono come per tutte le cose. Però, ecco il più impattante secondo me è questo: che quindi ci si sposta a casa, mhmm, <smacks lips> tutti i prodotti sono anche più facilmente raggiungibili, cioè nel senso a volte ci sono proprio dei film o delle serie TV anche, ehm, come dire, prodotte proprio dalle piattaforme, mi viene in mente Netflix, che proprio nel momento in cui escono sono già disponibili, quindi non c'è neanche sai quell' attesa di dire: "Devo aspettare, uhm, che esca al cinema," e poi dopo un po' arriva a casa. Mh-mh.
Sì. Sì. Sì. Certo. Ma secondo te è una cosa positiva la vedi positivamente o negativamente, il fatto che non c'è più questa attesa? "Sta per uscire il film," insomma, "Programmiamo la serate per uscire."
<chuckles> Ehm Eh! Allora, ehm, effettivamente guardandolo, diciamo, dal punto di vista anche un po' della socialità, mhmm, mi viene <chuckles> da dire un po' sni, nel senso che alla fine, appunto, secondo me almeno per come, mhmm, mi è sembrato a me dal mio <chuckles> umile punto di vista, uhm, c'è un po' una riduzione da quel pu cioè, mhmm, su quel lato lì, ne senso: "Ah, beh! È uscito qualcosa, io voglio proprio vedermelo, me lo guardo stasera a casa senza aspettare, magari, che la gente si liberi." Quindi, ecco quello, ehm, potrebbe essere, mhmm, una conseguenza
Sì. En Una cosa che tu quindi prediligi? Il fatto di stare a casa, a vederti un film piuttosto che, uhm, effe organizzare un'uscita in compagnia?
Mh. Allora, guarda, un po' dipende, nel senso che forse nel mio caso vale un po' di più o per quei film di cui, ehm, mi interessa, tra virgolette, “meno”, nel senso magari, sai, ehm, quei film di cui non sono una grande fan o non è che stavo lì ad aspettare l'uscita e a dire: “Oh mio Dio, quando esce?” Ma più, ehm, sono a casa da sola, cerco qualcosa da vedere, dico: “Ah, okay, l'ultima uscita, bene, non devo neanche uscire di casa, ecco.” Per fortuna però io, ehm, sono fan di certe saghe, film. Adesso, mhmm, su 2 piedi mi viene in mente il i film Marvel che, vabbè, ehm, li fanno da tantissimi anni, insomma, vanno avanti, <tsk> e per fortuna per quello, ehm, ho un bel gruppo di amici che sono appassionati come me. Quindi ecco, in quel caso invece c'è ancora, uhm, la <chuckles> non so, la l Eh sì, esattamente. Esatto. Ma quello mh-mh.
Sì. Certo. Ah, sì. Sì, sì, sì. La voglia di organizzarsi per l'evento diventa l'evento. Quindi, per capire, la cioè, l'organizzazione, ehm, e l'uscita è in casi, ehm, in cui c'è un'uscita particolare di un film speciale piuttosto che, ehm, di un evento proprio lanciato dal dallo streaming anche come pubblicità. Incide quello?
Eh. <tsk> Eh, sec io sì, direi di sì, nel senso ho proprio visto come, mhmm, le cose a cui di insomma, le produzioni a cui sono un po' più affezionata, perché appunto seguo da anni, allora lì lo faccio ancora. Sennò, effettivamente, ehm, cioè io mi immagino, fino a quando, appunto, le piattaforme, mhmm, non c'erano, cosa che vabbè io ho vissuto, mhmm, relativamente poco diciamo, sono molto della generazione streaming però, mhmm, effettivamente lì quando uscivano o si guardavano al cinema, oppure c'era insomma quella grande attesa per cui dopo l'uscita al cinema si doveva aspettare, magari, che lo trasmettessero in televisione. Certo, magari parlo, uhm, di un po' di anni fa, però, mhmm, magari lì se uno, anche solo per la curiosità di passare, sai, una serata diversa dal solito, invece di, uhm, stare lì a fare, mhmm, zapping alla televisione a cercare qualcosa di interessante, uno può dire: "Ah beh, mhmm, so che esce questo, vado." Adesso, mhmm, un po' meno, quello senz'altro.
Sì. Mh. Eh, certo. Ma Vado. Vorrei sapere da te questa cosa: ehm, che opinione hai sul fatto, ehm, di essere, ehm, il fatto di seguire, ehm, diciamo gli eventi, i film o le serie TV sulle piattaforme, quanto incida poi, uhm, sul mhmm, il fatto che poi alla fine, magari, vai a guardare una stessa tipologia di, uhm, evento piuttosto che di film, o piuttosto che di serie TV? Visto che sono, uhm, categorizzate.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. <tsk> Ah, ecco, è vero, effettivamente anche questo aspetto è interessante. Forse <sighs> guarda, detto così sul fatto appunto delle categorie, in effetti c'è un po' il rischio che uno entri in una sorta di loop in cui una volta che entra in un certo tipo di genere, uhm, poi si fossilizza un po' su quello.
Forse per una visione di quel genere.
Eh esatto, perché poi in effetti, molte piattaforme hanno in realtà, mhmm, una cosa che è anche utile, eh per carità, che è appunto la catego le categorie per generi, però effettivamente poi, ah cioè, come funziona che ovviamente c'è un algoritmo, più tu guardi un certo genere, un certo tipo, allora più l'algoritmo te lo ripropone, perché alla fine è su quello che si basano, cioè sull'intrat
E tu rivedere serie o film "simili" tra virgolette.
Eh esatto, cioè si basa appunto sull'intrattenimento, che deve essere quasi il più possibile personalizzato, no, cioè quando si dice veramente e quindi lì, mhmm
Sì. E tu come fai poi, invece, ad ampliare la scelta e la gamma di film o serie da vedere?
Eh. Allora io effettivamente faccio un po' fatica, forse lo ammetto, sono un po' schiava di questo algoritmo ma perché, mhmm, in effetti io, mhmm, utilizzando anche i social, sai c'è quella cosa per cui, più ti piace che so, certi trailer o certe pubblicità di serie, più ovviamente si ripropone quello però
<chuckles> I bias poi che ti ripropongono, quello che ti piace.
Eh assolutamente esattamente, però ecco devo dire che un pochino cerco di variare, magari non lo so perché c'è quell'attore particolare, che fa qualcosa, che appunto magari non è proprio nella mia comfort zone, però dico: "Beh, tendenzialmente non mi dispiace, quindi dai, vado a vedere anche questa cosa". Quindi
Sì. Quindi fai delle scelte categorizzando, anziché il genere, magari l'attore principale, ho capito bene, uz utilizzi questa tecnica?
<chuckles> Esatto, sì. Sì, sì, sì, un pochino faccio così, uhm, sennò sai, io effettivamente seguo anche non dico proprio le mode, però boh, se qualcosa viene pubblicizzato veramente tantissimo all'estremo che dico: "Ah, recensioni positive a destra e a manca". Allora dico: "Vabbè, magari non è proprio il mio però forse può valere la pena". Ecco, quindi
Sì. Sì, ti senti la visione?
<clicks tongue> Come?
Tenti la visione? Mh-mh.
Eh, sì. Quasi, più o meno, però effettivamente perché alla fine dico: “Vabbè, se una roba viene vista veramente, ehm, come così bella o così fatta bene, mhmm, allora beh, perché no, dai?” Quindi, mhmm, sì, un pochino in questa casi mi faccio un po' trascinare, però, mhmm, neanche troppo controvoglia, cioè comunque mi piace sempre un po' variare e appunto non fossilizzarmi troppo, quello senz'altro.
Eh. Okay. Ma ti è capitato, oltre ai film e le serie TV, di vis di, diciamo, accedere a dei contenuti speciali che riguardano magari eventi collettivi, ehm, se c'è qualche evento, ehm, di visione di spettacolo teatrale, piuttosto di concerti che vengono dati, ehm, oppure, ehm, diciamo, utilizzi le piattaforme e lo streaming solo per film e serie TV o documentari?
Mhmm. Ah. Allora, mhmm, guarda, ti direi forse 80-90% sì, film e serie, quindi, uhm, <smacks lips> effettivamente mi rendo conto che per almeno per quanto mi riguarda, il loro utilizzo nella mia vita è proprio nato per quello, cioè per avere i contenuti in maniera molto più accessibile, quindi quello sicuramente. Ma devo dire che ogni tanto, ehm allora, non mi è capitato per gli eventi che hai citato tu, ma, ehm, per alcune serie. In effetti, per alcune serie che sono promosse, per esempio, dalla Rai o che che in teoria dovrebbero essere, sai, in prima visione, ehm, però effettivamente adesso con la presenza anche di RaiPlay- che quindi ti consente anche di rivedere le puntate, di, ehm, prodotti in realtà pensati proprio per la tele, non, diciamo, per le sale- ehm, lì in effetti mi è capitato qualche volta, magari, uhm, non lo so, la prima visione è il venerdì sera, io quella sera non ci sono perché ho altri impegni e allora lo recupero magari esatto. Quindi in realtà, mhmm, per quello, ehm, può essere molto utile. Perché vabbè, uhm, fino a qualche anno fa, okay, si registrava tendenzialmente se uno non era in casa eh sì, anche perché a sì.
Sì. Sì, concerti o le produzioni teatrali. Sì. Sì. Sì, certo. Slittavi la visione. Adesso è più semplice. Ma, una curiosità, ehm, visto che mi parli di questa piattaforma RaiPlay, piuttosto che Mediaset, immagi i film quelle gratuite legati più a all'Italia, ti è capitato anche di andare a recuperare film o serie TV, diciamo, "vecchie", tra virgolette, film in bianco e nero, o oppure se è legata alle ultime proposte che vengono fatte, sponsorizzate anche all'interno delle stesse piattaforme?
Mh-mh. S sì. Sì. Mhm. Ah! Eh, guarda, mi sa più la seconda, nel senso che i primi, ehm, serie magari, mhmm, un po' più vecchi o così, no, effettivamente no; ma in realtà, adesso che ci penso, penso sia più legato al fatto che non non ce l'ho sotto mano. Cioè, non so come dire, ma sai, non vedo la pubblicità, ehm <chuckles> quasi, esatto, cioè non vedo la pubblicità quotidianamente, non mi escono magari su altre piattaforme, quindi proprio non mi viene neanche in mente, ecco, penso sia più legato a quello. Poi magari, non so, un domani
<chuckles> Non sai neanche che esistono, non vai a cercarle. Cer Pensi che possano, mhmm, ci sia una p co cioè, potresti suggerire qualcosa, secondo te, per poter avvicinare magari i giovani, mi sembra di intendere, al am la visione anche di, ehm, prodotti, ehm, meno recenti, ma magari di valore?
Mh-mh. Eh, sì, guarda, in effetti parlandone m'è venuto in mente che forse se eh, <exhales> non lo so, ci fosse anche solo qualche pubblicità in più o magari qualcosa <smacks lips> organizzato adesso poi vabbè non sono del settore, quindi non saprei bene come farlo. Però, mhmm, sai, anche solo averceli sott'occhio che veramente ti cade l'occhio, magari uno poi si incuriosisce anche, perché alla fine, ehm, o le locandine o i trailer poi, uhm, alla fine nascono per quello, no? Per esatto, che devono essere un po' accattivanti, interessanti, le persone dicono: “Ah, però sai che forse questo potrebbe essere un prodotto interessante? Allora lo vedo.” E quindi in quel caso, mhmm, magari sai, ti cominci a informare, chiedi un po' in giro chi l'ha già visto, m magari cerchi anche su internet un attimo per capire se potrebbe essere di tuo gradimento, diciamo, ehm, e poi perché no, e allora in quel caso certamente lo streaming sarebbe utilissimo, piuttosto che aspettare che venga riproposto in televisione, che magari te lo perdi anche, appunto, uhm, per quello che dicevam prima, uno si dimentica, non registra, allora ciao. Invece
Certo. Sono quelli che attraggono. Sì. Eh, certo. Sì, sì. <laughs> Sì. Mh. A proposito di questo, ma, ehm, tu ritieni che il l'effetto dello streaming anche sulle piattaforme, diciamo, quelle italiane legate alla TV digitale, che poi, mhmm, si tramuta poi, come dici tu, in visioni successive, ritieni comunque che, ehm, condizioni, ehm i i dati che vengono rilevati dallo streaming, condizionino anche le produzioni di tipo italiane o straniere? Cioè, quindi si ripercorra, ehm, e lì lo stesso genere, eh, piuttosto che la tipol la stessa tipologia di produzione?
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mhmm. Eh. Allora, <smacks lips> in effetti potrebbe. Nel senso che, uhm, ora, se ci penso, queste piattaforme, mhmm vabbè, quelle gratuite magari un po' meno, però quelle a pagamento alla fine, ehm, l'obiettivo è appunto quello di mantenersi gli abbonati, no, quindi ti di tener soddisfatti le persone che effettivamente le utilizzano, e quindi c'è il rischio che, se l'attenzione si sposta solo su 1 categoria, ehm, piuttosto che c'è una mhmm, proprio anche uhm, può essere una domanda e una richiesta esplicita per un certo tipo di prodotto, beh, allora lì è molto probabile che venga influenzato. Cioè, mi viene in mente come alcune serie, mhmm, prodotte proprio dalle piattaforme, dopo la prima stagione fanno un successo della Madonna e allora, anche se la seconda o la terza non erano state previste, poi però, ehm, ci si va uhm, si va a investire anche lì perché la risposta è stata talmente buona che uno vuole riproporre, quindi, mhmm
Certo. Sì. Sì. Sì. Eh. <exhales> Ma a proposito di questo, quindi, visto che hai avuto queste esperienze di visione di serie che sono state duplicate, pensi che abbiano perso in contenuto per tirare alla lunga il racconto oppure erano comunque di valore?
Mh-mh. Eh, mhmm, guarda, in realtà io sì, penso che a volte, non per tutte chiaramente, perché a generalizzare poi non le ho neanche viste tutte, quindi chissà cosa mi sono persa, però, ehm, mi è capitato qualche serie, uhm, che effettivamente, mhmm, non lo so, mi viene proprio in mente, uhm, adesso mi sfugge il titolo, però uhm, no, era coreana, mhmm, sì, ehm, che praticamente hanno fatto la prima, uhm, è stata, per carità, bellissima, eh, sono assolutamente d'accordo con questo. Poi hanno fatto la seconda e la terza che, mhmm, per me sono proprio cadute, cioè ho proprio percepito
<laughs> Italiana o straniera? Coreana, okay. Sì. Okay. Quindi a volte si va perdere sul contenuto? Pur di cercare di replicare un una serie che ha avuto successo, quindi.
Eh sì, sì, proprio Mh. Esatto, esatto. L'impressione è proprio stata: visto che è andata bene, allora continuiamo a marciarci sopra per una questione di marketing e tutto, però alla fine il contenuto forse me lo sarei risparmiata, ecco. Cioè, col senno di poi, non è una di quelle lo co lo consiglierei, ma dicendo: “Fermati tranquillamente alla prima che va benissimo così.”
Sì. <chuckles> Quindi, l'ultima curiosità, ma, ehm, prima di scegliere una serie o un film, passi in rassegna molte molti titoli, diciamo?
Mhmm, ma diciamo che prevele prevalentemente mi mi baso un po' sulle opinioni, diciamo, di persone che so che hanno gusti simili ai miei, quindi tendenzialmente mi affido molto ai consigli altrui, <chuckles> quello senz'altro, sì.
Sì. <chuckles> Va bene, senti, ti ringrazio molto per la chiacchierata. È stata molto interessante e, mhmm, ti ringrazio. È stato proprio piacevole. Ti auguro una buona serata. Spero che se lo sia stato anche per te.
Grazie a te. Sì. Anche per me. As Certo, certo, altrettanto, ciao.
Grazie.